امم، امم، حسب العربية فعلًا أنا لاحظت، بس برضه حاجة تانية، يعني بالاقي إن برضه السواقين الmanual بيبقوا متعودين إن العربية عادي ت فتقول لك هي عايزة إيه، يعني هم بيبقوا متعودين إنه
آه، قدّام الscreen، آه في screen كده بيقول لِك ادّيها الوقتي تالت، تاني، رابع، صح، عندِك حق.
<clears throat> امم، امم، لأ، وكمان من صوتها، من صوت الموتور، أنت بتفهم، أنت العربية محتاجة إن أنت تزوّد والَّا تقلّل والَّا أنت ماشي كويس، غير الautomatic.
صح. صح، صح أنا الحمد لله وصلت للخبرة دي بصراحة، الحمد لله، آه، يعني باعرف إمتى اغيّر.
امم، امم، أنا حسيتها، بُصّ، هو أنا بصراحة عندي في الscreen هي بتقول، لكن أنا مش بامشي س على طول على اللي هي بتقوله، أنا، آآ، لو ما لو مش ما فيش أغاني شغالة أو حاجة زي كده، باسمع صوت الموتور على طول automatically بقت إيديّا بتتحط وبتتعمل لوحدها، بس لو فيه أغاني وسَرَحت شوية، باحس كمان إن العربية مثلًا أنا بادوس بنزين والعربية ما بتشدِّش أكتر، فوقتها بتعرف إن أنت محتاج، محتاج تديها الgear اللي بعده مثلًا الخامس للسادس أو كده، بس. آمم، بس أنا باحس برضه هي مش ال الgear box بقى بتاع الautomatic بيبوظ أسرع؟ من الmanual؟
طَب كويس. طيب، طَب شُفتِ؟ آه، أوكي. آه، آه، آه. أوكي. آآ، الج آه، بُصّي، هو مش كده، هو فعلًا فيه عربيات بتبوظ أكتر، وكمان سعره غالي جدًا في تصليحُه، لكن الmanual بيعيش أكتر وحتى لو جيتِ تضبطيه أرخص بكتير.
امم. آه.
فاهمة؟ فالmanual في كُلّ الحالات أحسن من الautomatic، أصل الmanual يعني سواقة، الautomatic ده حاجة كده رفاهية كده، وهو أصلًا لمّا اخترعوها، اخترعوها أصلًا للستات.
<laughs>
للبنات، آه والله، اللي اخترع الautomatic ده أصلًا، أول ما بدأ كده كانت فكرة عشان واحد كان عاوز يريح البنات من السواقة، فاهمة؟
ما طبعًا، ما أنا عايزة أشرب القهوة وعايزة أحُطّ روچ وأنا سايقة، وعايزة <laughs> أشغّل الأغاني، عايزة أعمل 500 حاجة، إيديّا مش فاضية لل للgear box ده أقعد أبدِّل وألعب فيه، لأ، أنا عايزة أمسك كوباية القهوة بتاعتي. <laughs>
بالضبط. <giggles> بالضبط. بالضبط.